Alors écoute, hem, est-ce que toi, par hasard, tu aurais un endroit où tu adores aller ou que tu te sens bien? Est-ce que tu le recommanderais d'ailleurs à tout le monde et pourquoi? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu?
Bah, ouais écoute le 1er lieu, heu, qui me vient à l'esprit ça serait, heu, la ville d'Annecy qui se situe, heu, en Haute-Savoie, là, dans les Alpes. Je sais pas si tu connais? Heu, en fait, c'est une ville, hem, vraiment agréable dans laquelle, heu, j'ai vécu quelques temps et tu vois? C'est vraiment un lieu que je recommanderais aux gens parce que, bah, c'est un endroit qui cumule, heu, plein de de, mmh, de points positifs, en fait. Ouais.
OK. Ouais, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces points positifs, s'il te plaît?
Ouais, bien sûr, alors, en fait, déjà, il y a un très gros potentiel, heu, au niveau du paysage et de la nature, donc si tu es quelqu'un qui aime la nature, les balades, heu, heu, le sport, tu vois? En plein air, c'est vraiment un endroit qui va te te convenir, te plaire, heu
Ouais, c OK. Très bien. Quel type de sport, par exemple, tu peux faire à Annecy?
Alors, tu peux vraiment tout imaginer parce que, heu, tu peux très bien penser au sport d'hiver puisque c'est une ville de montagne donc heu, tout ce qui peut être ski, luge, heu, randonnée, raquettes, heu, et cetera, balade en montagne, mais c'est aussi, en fait, une ville qui a su, heu, s'adapter au sport d'été en montagne, donc il y a un lac. C'est-à-dire tu peux faire de la natation, de la planche à voile, heu, de la plongée, hem
OK. Effectivement, ouais, le fameux lac, heu, d'Annecy, heu, qui, en plus, est très beau visuellement, si je dis pas de bêtises, c'est un c'est un
Exactement, ouais, c'est un très beau paysage et tu tu peu ouais, tu peux faire tous les sports ensuite d'été, heu, le vélo, la randonnée, heu, l'équitation enfin, voilà. Tu peux vraiment t'en donner à cœur joie, heu, si tu es un peu sportif.
OK, ouais. D'accord, OK et donc, heu, toi, tu y as vécu dans cette ville aujourd'hui, tu y es plus donc, est-ce que ça te manque?
Alors, c'est une ville qui me manque, heu, pour son environnement, heu, naturel, ouais. Heu, effectivement parce que c'est vrai que, mmh, avoir toutes ces possibilités en 1 seul lieu et à quelques minutes de marche, en plus, tu vois? C'est tu as pas besoin de faire 3 heures ou 2 heures de voiture. C'est vraiment tout à proximité de, mmh, du centre-ville donc ça c'est super chouette donc ouais, pour cet aspect là, ça me manque. Après il y a d'autres aspects qui me manquent pas mais heu, mais celui-ci, ouais, pour vraiment le décor, heu, paysager et extérieur, oui, vraiment.
Ouais. OK. Est-ce que tu serais capable de me raconter pour toi ta journée ou ton week-end parfait à Annecy, qu'est-ce que tu ferais?
Ouais. Alors pour quelqu'un qui voudrait découvrir la ville, la 1re chose à faire évidemment, c'est d'aller en centre-ville, hein, dans ce qu'on appelle, heu, le vieux Annecy, donc c'est, heu, le l'endroit où il y a tous les canaux. Ça ressemble un petit peu à Venise, on dit que c'est la Venise des Alpes. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré mais en tout cas, c'est très charmant, c'est très romantique, donc tu as ces canaux, hein, qui, heu, qui parcourent la ville et puis, tu as tous ces vieux bâtiments tout autour. Il y a un côté, heu, effectivement très romantique, très bucolique, enfin voilà, vraiment très sympa. Heu, selon les jours de la semaine, il y a un marché qui est le long de ces canaux donc ça donne un petit côté aussi, heu, très authentique, donc je pense que la 1re des activités à faire pour quelqu'un qui voudrait découvrir la ville ce serait vraiment ça, hein. Vraiment se promener, «se perdre» entre guillemets dans dans le vieux Annecy.
OK. Exact, ouais. OK. OK d'accord super et heu, est-ce que tu conseillerais un sport en particulier à Annecy, heu, comme activité?
Alors, vraiment je pense que les amateurs de sport en général, heu, ne peuvent pas être déçus d'Annecy parce qu'on peut vraiment tout faire. Aussi bien des sports très traditionnels comme du vélo, que des sports vraiment, heu, à la pointe, hein, de de, heu, de ce qui se fait aujourd'hui comme, heu, le foil, par exemple, sur le lac, c'est très chouette donc vraiment, heu, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses, heu, tous les niveaux donc vraiment un amateur de sport ne peut pas être déçu par, heu, la ville d'Annecy et c'est vraiment un endroit à lui recommander.
Ouais. Bien sûr. Ouais, c'est ça, tu peux à la fois mixer des sports, heu, sur l'eau, des sports en montagne comme le ski, du vélo. Il y a des très beaux cols à à faire dans les alentours. Ça c'est vrai que c'est c'est réputé pour ça, Annecy, hem, bah, d'ailleurs, heu, voilà pourquoi tout le monde ne vit pas à Annecy finalement, hein? Puisque ça regroupe quand même énormément d'aspects. Est-ce qu'il y a des, mmh, peut-être des choses un peu plus compliquées à gérer? Par exemple, heu, je pense peut-être au prix de l'immobilier, heu, à Annecy, je sais pas.
Ouais, ouais. Exactement. Mmh mh. Ouais alors effectivement, hein, depuis quelques années il y a énormément de gens qui viennent s'installer à Annecy justement parce que, heu, bah, c'est un endroit qui combine, heu, comme je te disais, hein, beaucoup d'avantages. On a parlé de la nature mais on n'a pas parlé aussi de tout, heu, effectivement le schéma économique. Comme c'est à proximité de la Suisse, eh bah évidemment il y a énormément de travail. Heu, il y a des salaires qui sont souvent un peu plus hauts, heu, donc ça a du bon, mais ça a évidemment aussi, heu, un côté un peu plus délicat. C'est que, heu, comme tu l'as dit, hein: «Les loyers explosent» donc le prix de l'immobilier est totalement fou. On est la 2e ville, heu, la plus chère après Paris, je crois. Voilà. Avec les salaires qui ne sont pas, heu, peut-être au niveau de ceux de Paris, en tout cas, pas pour toutes les professions.
Tout à fait. Ouais. Ah oui, OK. Ah ouais, ouais, d'accord. Oui oui, ça, c'est sûr que, OK, donc, en gros, il y a beaucoup de frontaliers, heu, ouais, suisses qui sont installés peut-être à Annecy. Effectivement, bah, ça casse le prix, heu, de l'immobilier et c'est <scoffs> OK, ouais. Bon, bah écoute, heu, c'est bon à savoir. Il faut préparer le porte-monnaie avant de de se rendre, heu, à Annecy, effectivement. Hem et heu, finalement, heu, bon, Annecy, c'est mieux d'y vivre ou d'y aller en vacances, peut-être, alors?
Oui. Ah bah, totalement. Ouais, ouais, totalement. <laughs> Oui. Alors, je pense qu'une 1re approche, hein, peut être de venir passer, heu, quelques, heu, semaines à Annecy pendant l'été ou pendant l'hiver d'ailleurs, hein. Heu, les 2 sont chouettes. Heu, alors les gens disent enfin, les gens d'Annecy, heu, disent que, heu, la meilleure saison, c'est le printemps ou l'automne parce qu'il y a moins de touristes, heu, voilà et que, heu, on voit un peu plus le côté authentique de la ville. C'est vrai qu'à l'automne, en général, il y a des très belles couleurs, tu sais? Avec les montagnes, c'est très chouette. Heu, mais oui, ça peut être sympa de venir, heu, faire, heu, on va dire, une reconnaissance, heu, pendant les vacances et puis de de voir, heu, comment on on, bah, on accepte ce genre de de vie parce que c'est vrai qu'il y a tout le temps des choses à faire donc, c'est une ville qui est très souvent embouteillée, par exemple. Heu, donc il faut, heu, savoir, heu, bah, vivre avec, heu, avec ça. Puis, c'est une ville de montagne, donc ça veut dire que, des fois, pour aller, heu, d'un point A à un point B, tu n'as qu'1 seule route.
Ah ouais, à ce point-là. Mmh mh. Ah oui. Ah ouais, d'accord, c'est à quelle altitude, heu, Annecy?
Alors, c'est pas très haut, hein. Je crois que c'est à 480 m donc c'est pas très très haut, mais, par contre, on monte très vite autour.
OK. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a les domaines de ski aux alentours, heu, les Aravis, les choses comme ça. Heu, ouais, ouais. OK, très bien. Heu, bah, écoute, c'est super intéressant. Hem, autrement, heu, ouais, c'est il y a il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est pas une très grande ville pourtant? C'est ça qui est étonnant. C'est, heu, c'est en termes de taille et d'habitation?
Voilà. Oui. Exactement. Ouais. C'est vrai que c c'est vrai que c'est une petite ville, hein, heu, je crois que, heu, intra muros ça doit faire dans les 70 000 habitants quelque chose comme ça. C'est pas une très grande ville même en termes de surface, hein mais par contre, heu, c'est vraiment une ville dynamique et qui bénéficie, bah, vraiment de, heu, tu vois? De, des villes alentour comme Chambéry qui est très, heu heu, qui est une ville étudiante. Heu, bon, ben, Genève évidemment, hein, heu, qui, heu, qui est l'attrait économique. Heu, et puis, bah, au niveau culturel c'est une ville qui, heu, qui fait quand même pas mal d'efforts donc, heu, clairement il y a toujours quelque chose à faire.
Ah oui, pas plus. Mmh mh. Ouais. Ouais ouais, parce que, heu, bah, c'est vrai que bon, Chambéry ou même Grenoble, heu, c'est quand même plus grand, hem, et j'imagine aussi que les, mmh, bah, les mentalités peut-être sont différentes? Comment tu décrirais toi la la mentalité d'un «Annécien», comme on dit, je crois?
Oui. Bien sûr. Ouais, alors, l'Annécien pur souche, hein, le vrai traditionnel est quelqu'un d'assez c'est un montagnard, hein, il est fermé. Heu, voilà mais quand tu arrives à rentrer dans son cercle de confiance par contre, après c'est quelqu'un, heu, d'hyper loyal, d'hyper fiable en amitié. Voilà. Un vrai montagnard ouais ouais qui ne te lâchera jamais tu vois? C'est, heu, la cordée quoi.
L'annécien. Ouais. OK. OK. Un vrai montagnard. Ah, bah c'est une bonne c'est une bonne chose ça, alors?
Voilà. Par contre il faut briser, heu, la glace <laughs> pour rester dans la métaphore, heu, de la de la montagne. Hem, par contre, heu, c'est vrai que depuis que, bah, comme je te disais, hein: «Il y a pas mal heu, de gens qui sont venus s'installer ces dernières années à Annecy» et du coup on voit un petit peu plus de gens qui ne sont pas d'Annecy et qui ont amené avec eux alors, ce que certains appellent une mentalité un peu plus bobo.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Mmh mh. Mmh mh.
Voilà et qui, bah, ne plaît pas aux gens, heu, pure souche.
Ouais, bah, ça c'est un peu le problème assez classique qu'on connaît dans beaucoup d'endroits de France, hein, heu, effectivement très marqués dans les endroits qui sont très prisés. Notamment les stations de ski ou les villes, heu, comme ça qui ouais, voilà, hein, heu, typiquement où effectivement, il y a les locaux qui habitent là depuis longtemps et qui, heu, ben, voient les prix de l'immobilier exploser suite à la venue de, heu, bah souvent «de parisiens», comme on dit, hein, puisqu'ils arrivent avec des, heu, des pouvoirs d'achat, heu, plus importants, hein, heu, que les locaux et aujourd'hui, il y a aussi le phénomène, heu, je p du Covid, enfin d'après Covid avec le télétravail qui s'est amplifié donc, heu, donc on retrouve pas mal de de de parisiens comme ça dans les villes. Et toi, tu penses que, mmh, ce, heu, cette forme de gentrification, ce changement de de de population, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose selon toi?
Dans les villes, hein. Ouais. Oui. Les villes balnéaires aussi, ouais. Mmh mh. Bah, oui. Exactement. De fou. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Bah, écoute c'est très délicat comme, heu, comme question parce que, heu heu, je dirais que c'est un peu à double tranchant. D'un côté, heu, c'est une très bonne chose parce que je pense que ça réveillait un peu, heu, tu vois? Le montagnard endurci et ça l'a obligé à évoluer, heu, mais d'un autre côté, heu, tous ces gens qui n'ont pas les codes de la montagne par exemple et qui, heu alors je vais je vais faire une une caricature mais qui vont en tongs, heu, faire une randonnée à mille cinq cent mètres, c ce qu'on voit c ce qu'on voit tous les week-ends, hein, hem, c bah, tu vois? Ça casse un peu, le l'état d'esprit quand même de de la ville parce que, bah, plus rien n'est respecté en fait donc, heu, c'est c'est très délicat parce que je pense que d'un côté il y a vraiment eu du bon, à ce qu'il y a eu un ce mix de population mais, d'un autre
Mmh mh. Ouais. <chuckles> Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ç ça a permis quand même d'ouvrir un peu les les mentalités tu veux dire par exemple? OK.
Clairement. Ouais, tout à fait vraiment. On voit que l'Annécien s'est vraiment ouvert au tourisme par exemple. Là où il était avant un peu borné, tu vois? Avec des idées un peu, heu, vieillottes. Heu, mais heu, mais effectivement ça a amené beaucoup de gens qui ne font pas forcément attention au patrimoine.
Ouais. Ouais ils utilisent ils ont peut-être pas les mêmes codes, heu, que les, heu, les locaux et en plus, heu, ils ont des comportements un petit peu «dangereux», hein, comme tu dis quand ils vont en montagne ils ils adoptent pas les bonnes habitudes. Ils respectent pas forcément la montagne, heu, alors que, heu, les locaux le le, heu ouais ouais, alors que les gens le font depuis des générations et eux ils ils ils feraient voilà ils, mmh mmh, peut-être qu'il faudrait trouver un un équilibre où ils fassent un peu plus d'efforts voilà, heu, OK, d'accord donc c'est peut-être aussi un petit souci de communication, heu, entre, heu, voilà les nouveaux arrivants et les locaux.
Bien sûr. Mmh. Oui. C'est ça. Ouais le chemin, les ouais ouais ouais. C'est ça. Un juste milieu, ouais. Mmh. Oui oui oui oui et puis un c'est ça et puis le côté sur tourisme qui, heu, qui, bah, évidemment est est difficile à gérer pour un petit endroit qui est très enclavé en fait.
Mmh. Bien sûr, ouais. OK, et hem, du coup est-ce que toi, heu, dans un futur, heu, proche ou lointain, est-ce que tu envisages de, heu, ben, t'installer à Annecy, de définitivement ou juste y revenir pour les vacances? Comment tu tu projettes?
Mmh mh. Alors, c'est un endroit que j'aime énormément, hein, qui est et que vraiment je recommande à chaque fois qu'on me demande ce qu'on pourrait visiter dans le coin ou ou même des étrangers qui viennent en France, hein. Heu, j'y ai vécu pas mal d'années, hem, maintenant pour des raisons professionnelles, je n'y suis plus, heu, je ne sais pas si j'y reviendrai. Je pense que le hasard de la vie fera les choses mais heu, j'ai pas forcément envie d'y retourner en tant que résidente. Voilà. Par contre, de
Ouais. OK. D’accord. Tu as pas ta famille là-bas ou u des accroches?
Alors, j’ai d j’ai plein d'amis, heu, j'ai plein d'anciens collègues que j'apprécie énormément mais j'ai pas d'accroche familiale.
Ouais. OK et heu, pour quelle raison, heu, alors tu tu te verrais pas revenir à Annecy et et et en même temps tu c'est un des endroits que tu recommandes le plus? Heu, parce que tu es p mieux ailleurs ou peut-être qu'il manque des choses quand même à Annecy?
Voilà. Alors, je pense pas qu'il manque, heu, quelque chose pour quelqu'un qui, heu, bah, tu vois? Qui vit, heu, normalement simplement. Heu, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut ici, heu, à Annecy pour, heu, pour, hem, voilà, pour vivre très correctement. Heu, mais après, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est le prix de l'immobilier qui fait qu'à un moment, tu réfléchis. À un salaire égal dans une autre région ton pouvoir d'achat est meilleur. Heu, donc heu, bah, des fois, il faut, heu, voilà, il faut un peu trancher dans le vif et prendre des décisions.
Mmh mh. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Parfois, c'est pas forcément la bonne idée, en tout cas si, heu, on n'est pas capable, on n'a pas les moyens forcément, heu, voilà, d'assurer d'assumer un mode de vie, heu, dans une ville comme amessi comme Annecy, heu, même si au final, ouais, tu te retrouves plutôt embarr enfin, ouais, ouais, ouais. OK, ouais. Je je je comprends la situation. Hem, et alors, bon, bah, du coup, heu, voilà, j'espère qu'au moins tu pourras y retourner en vacances, hein, si tu le souhaites pour en profiter, heu, <chuckles> et heu, OK, et d'ailleurs, si tu y retournes, c'est, hem, c'est à quelle saison? Par exemple, si tu devais conseiller à quelqu'un à quelle saison, heu, heu, tu lui dirais d'y aller et et pour en profiter au max?
Ouais. Mmh mh. Ouais. Voilà, c'est ça, où tout est très cher tout le temps. Ouais. Oui, ça c'est sûr. <chuckles> Mmh mh. Alors moi, je dirais d'aller, heu, début octobre, heu, notamment pour voir une fête qui s'appelle le retour des alpages. Heu, c'est une fête traditionnelle où les vaches descendent de la montagne, hein, après avoir passé 3-4 mois, heu, dans les alpages, et du coup, il y a une énorme fête dans la vieille ville où on voit tous les animaux, les métiers traditionnels et cetera, donc c'est à la fois une fête du patrimoine et à la fois quelque chose de très festif. Il y a énormément de monde mais voilà, c'est un un un moment, heu, très sympa dans la vie, heu, culturelle locale.
Ah. OK. Parfait pour, heu OK, ouais. Parfait pour, heu, du coup, découvrir, heu, la ville, l'ambiance et le le patrimoine local, heu OK, bah, génial, ben, écoute, heu, très intéressant. Heu, en tout cas, on a bien senti ton amour pour, heu, bah, la montagne et la région, heu, d'Annecy donc heu, c'était très enrichissant. Je te remercie énormément, hein, de de m'avoir partagé tout ça.
Tout à fait. Ouais. Tout d'un coup. <chuckles> Bah, écoute, merci de m'avoir fait revivre, heu, dans cet endroit que j'apprécie beaucoup.